É bom, é ótimo, é ótimo. E, assim, você você mesma com você, você teve alguma, novidade recente tipo aprendeu alguma coisa nova, descobriu um hobby, assistiu um filme legal?
Hum. É, eu eu tive uma proposta de emprego em um lugar que eu sempre amei, que é Venice aqui na Flórida. E eu estive lá semana passada para ver, eu consegui um apartamento lindo, eu gosto muito de natureza, então apartamento era em frente ao mar. Fiquei imaginando a lua, o sol, o pôr do sol. Mas Thaís, eu desisti porque, tudo era bom, mas era em frente ao mar e naquele problema do hurricane né, era do furacão. Eu tenho muito medo porque, né, eu nã eu não ia poder ir trabalhar porque imagina, não é só o problema assim, n não tenho como sair de casa, eu conversei com os vizinhos lá e o condomínio está lindo mas está todo vazio, as pessoas só voltam para lá em janeiro. Então É, eu fiquei feliz que era uma uma posição que eu estava pleiteando há longo tempo, e no lugar que eu queria para ficar aposentada, trabalhando assim, com com quase Mas a natureza me impediu de <chuckles>
Olha. Aham. Ai que delícia. Jura. Ah, entendi. É, é. Por conta disso, né? Querendo muito. Aham, aham. Ai, pode ter ouvido, é, foi foi uma boa notícia, né, apesar da decisão, mas ainda assim é é algo que mostra não é que você consegue, que pode que pode acontecer. É.
É. É, e ai É. É. É, melhor do que não conseguir a vaga do emprego, né. <chuckles> É.
Exato. Mas por conta de disso, assim, você refez os seus planos de tipo quero aposentar lá, não quero mais, como que foi isso?
É. É, eu refiz minhas planos. Eu acabei, eh, a arrumando um apartamento aqui em Jacksonville pequeno, assim que eu não gaste todo o meu dinheiro, só uma coisa que eu possa alugar futuramente, para ficar temporariamente, até meu filho me f se formar no final do ano eu ir para festa dele, e de repente passar uns 3 meses lá no Brasil, e daí é daí eu tenho mais tempo, porque eu tenho uma viagem agora também para para o Havaí, em julho. Se eu gostar do Havaí, talvez eu vá morar no Havaí.
Aham. Aham. Aham. Ai boa. Oh

É é, q quanto mais de idade mais, eh, mais, eh, prevenção precisa ter, né, mais cuidado. Precisa ter mesmo.
É. É. É porque você passa mal aqui, né, não tem os médicos dela e toda aquela coisa, né, pessoa idosa, indefesa. É.
Aham. É, o acompanhamento, é. E e e a viagem apesar de não ser tão longa, eh, ainda, assim, em viagem, eh, cansa bastante o corpo, né.
É, ela fica ansiosa, a pessoa idosa fica ansiosa. Aí a pressão arterial sobe, é uma confusão danada. <laughs>
É, é. É uma loucura. Agora, me conta uma coisa, você é do tipo que ó, seu filho confirmou que vai te visitar, você é a que começa já planejar e fica ansiosa ou você gosta de fazer uma rotina mais solta falando: "Ah, não, quando ele chegar a gente vê o que que ele quer fazer, que que vai ser legal fazer".
Ai, eu faço de tudo, Thaís, que eu sou meio hiperativa. Eu já tenho uma uma planilha, assim, hum, eu já pesquisei no TikTok tudo sobre Boston pra ter programação pra 4 dias em Boston. Mas ele vai ter 1 semana antes aqui, que a gente vai poder ficar livre, então a gente também pode escolher o que quiser fazer. E outra semana depois de Boston, que talvez a gente vá pra Miami pra assistir o show. Tem espaço pra programação programada e pra inusitada. <chuckles>
É. <laughs> Olha. Ah. Aham. Aham. Boa, boa. Para esse show. Ah, legal. Pra tudo. Ah, é bom assim, né. Ai, adorei, muito bom. <laughs>
É É bom Thaís, é bom, eu estou bem feliz, foi uma surpresa muito boa isso hoje. <clicks tongue> E ontem também eu tive outra surpresa. Meu filho mais novo que mora aqui finalmente comprou um carro. Ele eu pude encontrar um carro que merecesse ele menina, eu comprei o carro pra ele em dezembro quando ele fez 18 anos, e ele não gostou do carro e nunca pegou o carro. E agora é, ontem ele conseguiu encontrar ele gosta de carro antigo, não gosta de nenhum carro caro, não. É, ele gosta de carro antigo pra ficar consertando o carro. <chuckles> Ele gosta de truck, então é muito difícil encontrar exatamente o que ele quer.
Ai, boa. Hã. Olha. Aham. <chuckles> Ai, poxa vida. Ah, olha só que diferente. <laughs> Ai. É, isso é verdade. E e e o seu o o o seu filho mais novo ele ele não mora contigo, ele mora só já?
É, aí ontem ele estava feliz. Né, ele mora aqui no Estados Unidos, em Jacksonville também, mas na casa dele, eu na minha.

Sem sal. Eu gosto assim, espírito livre, a gente vai onde se sente bem. <laughs>
É ela é, eu não tem mais filho que dependa de mim, não tenho, assim, um trabalho que me prenda fisicamente, então eu realmente posso ir pra qualquer lugar. Eu adoro natureza.
Aham, aí vai. Boa, eu também adoro, é muito bom, né, estar perto.
<smacks lips> É. É, umas muito, né, o mar, cachoeira, montanhas, florestas, eu amo.
Nossa, sim. Ai. Sim, adoro. É muito bom, é muito bom. E aí seus filhos ganham um novo lugar para passear também, né, se você for para o havaí.
Hum. Pos ah, é. Mas isso é muito bom também, porque eles ficam motivados para virem visitar. Você mora no mesmo lugar o tempo todo? Eles falam: "Poxa, só tenho férias 1 vez por ano, vou viajar para o mesmo lugar todo ano". <laughs> Mas eu posso ir lá visitar eles também, né.
É. <laughs> É verda Justo, justo, até porque agora vai vir a formatura, né, quem sabe passa esses 3 meses mas você falou que um forma agora e o outro já se forma no final do ano, é isso?
Ah, é. É, eu v É. É é, um forma em julho e o outro forma em dezembro.
Olha, é bom que já d formando junto assim, né, quando for já comemora todo mundo junto, né.
Hum, esse que vai formar agora em julho, ele já é meio que casado. É um menino meio maluco, assim, meio tá tudo ao contrário, assim. Então ele nem quer festa de formatura, não quer nada. Parece que comprou um cacho de banana, não se formou em medicina, uma coisa impressionante. Mas eu também não dou bola, né. Agora, o outro não. O outro, ele é muito inteligente, ele teve várias premiações, assim. É um menino e a namorada também é médica, mas é gente boa, não é igual a outra também é médica, do outr filho do outro filho, mas é p dona da razão, é arrogante, é diferente. Aí, <smacks lips> eu vou na festa desse outro, porque esse quer festa, o outro não quer festa, o outro
Ah. <laughs> É mesmo? Ele <laughs> Aham. Olha que legal. Aham. Gi dá uma outra vibe. É, esse esse ah, entendi, entendi. A
O outro É um dia normal, não quer saber de nada.
<laughs> Bom, que vai ver os filhos por mais tempo, né, aqui na viagem que ele vai te visitar quando você for para o Brasil. Já dá para matar mais um pouco de saudade, né. <laughs>
Uhum. É. É, essa é a vida agora. É, mas quando eu deixei o Brasil eu não tinha ideia que isso ia acontecer mas aconteceu, né. <laughs>
Ah, isso que é bom, né, essas surpresas boas que a vida vai trazendo para gente, né, isso é ótimo.
Isso é muito bom, Thaís, realmente é muito bom. Sup quando a vida traz surpresas boas, né. Tanta gente com problema, às vezes eu fico com medo, mas Deus sempre abençoa.
Aham. Exato. É. É isso mesmo, isso mesmo. E tem que manter esse pensamento, né, que que seremos sempre abençoados aí com boas notícias, boas surpresas. <chuckles>
Hum. Isso, exatamente. Foi um prazer falar com você, viu, Thaís. Muito obrigada, um dia abençoado para você, tudo de bom, tá bom.
Igualmente. <chuckles> A Igualmente, até a próxima.
Até a próxima, Thais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.